Hai provato a chiamarla? Vi siete mai rincontrate da qualche parte o hai avuto modo di, ehm, poterla magari avvicinare prima di, mhmm, di iniziare diciamo il chiarimento oppure siete già distanti, uhm, anche fisicamente, ecco?
No, siamo già distanti anche fisicamente. Avevo tentato io di, mhmm, ehm, cercare di avvicinarmi, però mi rendo conto a ora col senno di poi, essendo passato anche un po' di tempo, quindi si è anche un po' sedimentato tutto tutte l'emotività e il poter riuscire a vedere le cose da una prospettiva diversa, mi rendo conto che il mio avvicinamento è stato più un
Okay. Certo.
ehm, <exhales> qua mhmm, mhmm, non puntarle il dito, ma più che altro farle vedere che, ehm, stava perdendo una persona importante e le facevo notare insomma le emozioni che io avevo, ehm, vissuto, ma con un tono di accusa quasi. Quindi mi sono resa con
Okay. Okay. Che diciamo è un po' il contrario di quello che hai detto prima, che è quello che non vorresti.
Esatto. I Esatto. Quindi io mi sono proprio resa conto, che ho utilizzato toni emotivi, trasportata dalla delusione e dalla tristezza del momento. Quindi ad oggi io son consapevole
E quindi Certo. Ma quello è comprensibile.
Sì, sono con sono consapevole che, mhmm, da questo punto di vista poter riuscire a parlare, ehm, con toni diversi e con modalità differenti, mi potrebbe esser d'aiuto. Anche perché quando c'è stato questo tentativo, ehm, non è stato compresa non è stata compresa la mia delusione, la mia emotività ed effettivamente ha soltanto continuato a rincarare la dose praticamente marcando il fatto che, mhmm
Okay. Certo. Mh-mh-mh.
ehm, secondo lei non sono una persona, ehm, passami il termine, degna di starle accanto. Non ha detto questo, però il sottinteso era questo e che non aveva voglia di avere a che fare con me. Però in realtà lei non mi ha mai espresso il motivo per il quale è stata lei a pugnalarmi perché io non le ho mancato di rispetto.
Okay. Okay. Certo. Beh, allora
Quindi a me piacerebbe andare a fare un confronto maturo.